É luga Tem al
Iss esse daí seria melhor por quê? Essa sua opção seria melhor por quê?
Hum, e teve alguma conversa que um dos 2 chegou a explodir, assim, a falar um tom mais desagradável?
Nunca teve, assim, ah um tom de de briga mesmo, obviamente que é um casamento longo de 16 anos, a gente já discutiu por várias coisas, né, mas, eh, nunca assim nesse ponto de desrespeitar o outro, a gente sempre cuidou muito bem um do outro. Uhum.
Uhum. Uau. Sim. Que bonito. Eh eh, dizem que um casamento é como uma flor, né.
Sim.
Que como você cuida do teu casamento, é um cuidado diário, né, não é ali que casou e já acha que é o dono da vida da pessoa ou que a pessoa vai ter que fazer aquilo que você fala. Não vai regando, né, vai colocando aguinha e as coisinhas que vai precisando.
Exatamente, tem Exatamente, não é, né. É o cuidado diário, até hoje eu eu faço café da manhã e eu faço para mim e para ele, não me custa nada fazer o cafezinho dele. Eh, almoço eu já faço levo para ele, porque geralmente ele tá trabalhando, nós 2 trabalhamos de casa. Então eu acho que isso não custa nada.
Uhum. Olha, os pequenos detalhes que Ó. O que você está contando é bastante inspirador.
<chuckles> Sim.
E vocês têm filhos ,né, você condi tem filho, então eu eh, talvez os teus filhos vendo isso, com certeza eles vão seguir esses passos, né já, as próximas re gerações já vão ser, assim, mais tranquilas.
Temos.